Sí, la verdad es que sí, estoy, eh, estoy en Netflix y también estoy bueno, a mi novia le gusta bastante como que ver estas estas novelas tele estas telenovelas y novelas mexicanas, que yo la verdad le decía: "No, amor, como no no voy a ver e te amo mucho, pero no". Pero la verdad es que son
Ujú. <laughs> No, no puedo, no te puedo acompañar en eso. <chuckles>
Exacto, no, no, te puedo acompañar en eso, pero si te soy totalmente sincero, la serie las novelas son muy buenas, o sea, tienen una calidad de n narrativa muy buena, o sea, a mí me gusta mucho leer y no es e comparable una novela como que más literatura, digamos, como que e esta otra que son novelas, pero es que te entretiene y los relatos son muy buenos, o sea, son muy buenas como son son muy, muy buenas como construyen la historia, porque lo más interesante es de que siempre te mantienen en un punto como que de de suspenso y de entretenimiento muy alto, y lo van como que es muy constante. Entonces, eso es realmente son son muy buenas son muy buenas, ¿no? Desde el punto de vista que
<chuckles> Ujú. Ajá. Sí. Sí l te tienen enganchado, ¿no? Te tienen enganchado. <chuckles> Como una adicción se vuelve. <chuckles>
Exactamente, te enganchan Exacto, te enganchan y son muy buenas, o sea, la verdad es que yo yo se la mm, no les no les daba un peso de crédito, ¿no? Pero ahora sí se las doy porque es, guau, son buenas, o sea, la verdad es que sí, son muy buenas, incluso son largas.
Ujú. <chuckles> <giggles> Entonces, las miras sola los miras, incluso, con por curiosidad, para saber cómo están, o sea, estructuradas, cómo de qué manera enganchan a la gente así, ¿o no? Ni por eso dices: "No, ni por eso me las miro".
No, no, no, o sea, es es, eh, yo decía: "Solo, no las miro", eso sí, y es sí, o, sí con mi pareja, sino, tampoco las miraría, porque como que son muy largas y tampoco como que eso te quita el, ah, no sé, son ciento y capítulos y dices: "No, es mucho", entonces prefiero para eso ver una película o sí, o una serie corta, porque tampoco como que te da el tiempo, ¿no? Pero como es con mi pareja, la verdad es que es que sí disfruto, ¿no? Y más que nada como es esa plataforma Vix en donde está todo, y Netflix, y creo que por ahí tengo un par más, pero también tengo YouTube, ¿no? Para mí YouTube es importante que es como que es canciones, pero sí más me voy por eso. Pero la verdad es que sí me llevo una grata sorpresa con eso, la verdad yo yo no quería para nada, pero la verdad es que me he enganchado con con series, ¿no? Así con novelas. <chuckles>
Ah, okey. <giggles> Ujú. Oh, guau, sí. Ujú. Ujú. Ya. Ajá. <chuckles> Ujú. Ah, ya, ya. Ajá. <laughs> Bueno, ella estará contenta, entonces. <chuckles>
Eh. <laughs>
<laughs> ¿Y te ha pasado, no sé, des eh, llegar a un período en el que estás abonado a demasiadas plataformas y luego dices: "No, ya es demasiado, he tenido" y has cortado?